Ti dico, apertamente no, devo essere sincera, nel senso che ehm, cioè, l'ultime l'ul le frasi che dico più spesso sono: "Non sono tua figlia. <chuckles> non mi trattare come tratti i tuoi figli." <chuckles> Cioè, ehm <chuckles> sì, principalmente siamo in piena fase siamo proprio 2 chihuahua rabbiosi, cioè quando entriamo nella stessa stanza mia madre dice: "Ciao". Noi diciamo: "Ciao", e poi iniziamo a discutere di qualsiasi si cosa, cioè letteralmente, ehm, non devo esse sincera, non ho mai pensato di di parlargli apertamente del fatto che vorrei un po' evitare.
<clears throat> Mh-mh. Mh-mh, okay. Quindi è più di scontro. <chuckles> Okay, okay. E Mh-mh. Eh, e invece in passato avete avuto conversazioni magari un po' più profonde, legate a qualcosa che vi ha uniti magari, uhm, ma e l'appunto liti con i vostri genitori? Vi siete limitati ad arrabbiarvi insieme contro i vostri genitori o avete avuto magari, qualche volta, dei momenti di condivisione un po' più profondi?
<chuckles> No, ci s ci sono stati quando mio papà s'è ammalato, uhm, ci siamo avvicinati molto io e lui, ehm, quindi, diciamo che, mhmm, ci ci son stati
Mh. Dai di questo bello Cioè, nel brutto nella situazione ovviamente bruttissima di cui mi dispiace tantissimo, ehm, c'è s questo spiraglio positivo tra di voi, no, che nel momento di difficoltà okay, scusami, ti ho interrotta.
E sì, ehm Mh-mh. Sì, sì, c'è stato. Infatti, mhmm no tranquilla, no, no tranquilla ho interrotto io te. Ehm, sì c'è c'è stato e ammetto che non non me l'aspettavo, però lui è stato, uhm, molto molto forte in quel momento. Ehm, e quindi, ehm, avevo a ha capito che avevo proprio bisogno di di supporto, nel senso che comunque, ehm, per lui, ehm lui lui fa il medico, quindi era più a abituato a vedere, ehm, malattie e poi, successivamente, altre problematiche. Quindi ha ha capito che io non non ero in quel in quel mondo, quindi per me era tutto più spaventoso. Quindi lì c'è stato un avvicinamento che poi basta si è si è rotto appena, ehm a appena poco dopo.
<chuckles> Mh-mh. Ah-ah. Ah, okay. Certo. Mh-mh. Okay. Ehm Na ah, okay, ho capito ho capito perf quindi però vedi che uno spiraglio di possibilità di di comunicazione esiste. Allora, ehm, guarda, io ti direi ovviamente in tutti i rapporti, uhm, lo saprai anche tu ovviamente, il il dialogo e la comunicazione sono le armi più potenti che abbiamo in mano. Però, ovviamente, se tu senti delle difficoltà, magari ti senti troppo indifesa oppure, non so, magari hai paura di una sua, mhmm <tsk> di di un di una risposta, insomma, che non vuoi avere, non so, e qual è la preoccupazione più grande che tu potresti avere, ehm, nell'idea di, mhmm, comunicare a lui proprio questo tuo disagio?
Mh-mh. <chuckles>